Ya, kalau dibilang berhasil, ya itu tadi, karena emang rutin ya, Kak, dan tidak bolong-bolong. Istirahat itu kan, emang harus ada ya. Tapi kan aku kan sudah bikin jadwal dan juga ada istirahatnya. Cuman ya karena itu tadi, Kak, mungkin karena udah keenakan
<chuckles>
istirahat jadi akhirnya ketete ya susah mulai lagi. Tapi pada saat itu aku pernah coba untuk mulai lagi sih, Kak, karena badan sudah cekot-cekot terus. Kayak, aku kayak ngangkat barang atau ngangkat sesuatu itu kayak, "Kok rasanya berat banget ya?" Tidak ada t tenaga gitu. Jadi aku kayak, “Wah, ini kayaknya harus olahraga lagi nih.” Akhirnya aku mencoba rutinitas itu dan pada waktu aku berolahraga lagi itu rasanya sesak sekali ya, hampir pingsan malah. Emang karena terlalu dipaksakan atau bagaimana aku tidak tahu. Nah, tapi ya itu lagi aku kena musibah lagi ya, Kak, aku sakit lagi. <chuckles>
Susah mulai lagi ya. Heeh. Heeh. <chuckles> Pegal. Oh, mhm. <chuckles> Oke. Wah, iya. Heeh. Eh. Oke. Sakit apa?
Pada saat itu aku tiba-tiba mungkin rutinitasnya itu sudah 1 bulanan. Nah, terus aku sakit, kena sakit DB, <chuckles> demam berdarah.
Heeh. Waduh, itu heeh, itu pasti sakit banget, sampai dirawat gitu, Kak, berarti?
Iya, aku tuh sampai dirawat di rumah sakit. Terus kan udah udah gitu kayak di beberapa hari itu ya mungkin hampir 1 mingguan. Nah iya, lama. Terus pulang juga nggak bisa langsung berolahraga kan karena masih lemas gitu, soalnya pulang di saat trombositku itu sudah mulai menaik gitu kan. Kan kalau DB itu kita tuh harus diem supaya trombositnya itu nggak turun. Nah kalau sudah naik itu dia bakal naik terus gitu. Nah, pada saat aku pulang ya aku masih harus istirahat lagi, Kak. Ah, terus waktu udah sembuh, ya itu lagi, sudah merasakan yang namanya enak beristirahat ya, akhirnya jadi malas lagi untuk berolahraga.
Mmm. Waduh, lama. Heeh. Lemas, hmm. Hmm. Iya, aku tahu. Eee, mhm. Iya. <chuckles> Oke. Eee, kebayang. Iya, paham diposisimu sih, Kak. Tapi Kakak tuh lebih termotivasi kalau ada tantangan atau kalau ada teman bareng buat olahraga nggak sih?